آه، آه، بُصّ إحنا دايمًا كنا في بس العادة دي بصراحة بقى لها فترة ما بنعملهاش، كان أنا جدي آآ، كان يعني موظف في شركة كبيرة أوي في مصر فكان دايمًا آآ، شركة حكومية كان دايمًا يودينا كل سنة آآ، نروْح نصيّف آآ في مكان زمان بقى أيام بقى ما كانت جَمَصة دي كانت آآ، أوروبا فاهمني؟ آخر التسعينات أوّل الألفينات فكان كُنا نقعد بقى إيه أسبوع أو 10 أيام في جَمَصة في الشاليه بتاع ال الشغل، يعني الشاليه ملوْكي تحس إن أنت ملك، أنا أفتكر الذكريات ما انساهاش أبدًا، فكان دايمًا يأخذنا بقى كلنا إحنا وأخواتي وأخوالي وكل العائلة تتْلَم ونتْكدّس في في في شقة ما تعرفش إزاي بنقعد فيها آآ، يعني شقة ممكن 3 أوض أو حاجة ونقعد فيها، لأنه كل واحد ما ينفعش يأخد أكتر من شقة و وتقعد بقى الستات يقعدوا في أوضة والرجالة في أوضة آآ، والأطفال في أوضة تانية، و و ويعني ت كان م مُتعة يعني الذكريات لا تُنسى، ولكن للأسف بقى إن الفترة ما بنعرف م خلاص بقى جدي طلع على المعاش ما عدناش بنعملها، ولكن إحنا بنحاول أنا ووالدتي آآ، أما بأنزل مصر نعمل الحتة دي آآ، إن أنا مثلًا إيه أجيب آآ، أخواتي وأخويا ومراته ونقعد في أوضة في في في ناخد شقة كده أسبوع مثلًا في في آآ، في الساحل في اسمها إيه دي في ساحل ساعات باروْح الساحل بس باروحها ما باحبش أروْح مع والدتي بصراحة ما بتحبوش <laughs> ما بتحبوش خالص.
إمم. إمم. <laughs> أيوه فاهم قصدك، إمم. إمم. إمم. آه. آه. إمم. إمم. إمم. فعلًا. إمم. أيوه، أيوه. إمم، <laughs> بتحب ال اللي هي أكيد بت متعودة على ال آآ، آه راس البَر، آه فاهم.
راس البَر ما عادش جَمَصة ما عادش بتحبها خلاص زهقِت منها، فراس البَر وساعات بنروْح إسكندرية، إنما الساحل باروْح أنا وأخويا بس ما بناخدش معنا ستّات بنحب نصِيعْ يعني فاهمني؟ <laughs>
إمم. أيوه ال <laughs> أيوه لأ خدت بالي ليها على فكرة <laughs> طيب فاهم، طيب قُل لي مثلًا أنت حابب تنقل العادات والتقاليد دي لأولادك يعني حابب تعودهم إن الجو الأسري دوّة مهم جدًا، يعني يعني هتحب تنقل لهم نفس التجربة اللي أنت مرِّت بيها اللي كانت طبعًا أنا شايفها يعني نفسيًا كويس عليك، وس وطبعًا وأكيد يعني معنويًا كويسة جدًا ليك؟
<chuckles> فهمتيني؟ إمم. إمم.